Không biết là ở trong nhà của bạn ấy thì, kiểu như là, có quan tâm nhiều về cái vấn đề, ờ, lễ nghĩa, ưm, trong gia đình không?
Ừm. Ồ, có nha, tại vì cái việc mà giữ lễ nghĩa trong gia đình là một cái cách để mình sự mình giữ gìn cái truyền thống của người Việt mình á, tại người Việt của mình có hay có truyền thống là tôn sư trọng đạo nè, kính trên nhường dưới nè. Thì những cái cái cách mà mình nói chuyện, đi đứng và cái cách mình sử dụng từ ngữ nó rất là quan trọng nên là cái việc mà giữ gìn á, đặc biệt là mấy đứa con nít trong nhà rất là quan trọng luôn. Ừm.
Ừm. Đồng ý đó nha. Thế thì, ừm, bạn đang nghĩ là cái lễ nghĩa này thì cái nào nó là quan trọng để mà cần phải dạy cho trẻ nhỏ trong nhà?
À, đối với cái việc lễ nghĩa thì đối với gia đình của mình đi, mặc dù là gia đình mình, ờ gia đình mình là một gia đình ở miền Tây. Ở miền Tây á thì hay, cái kiểu là, kính trên nhường dưới, có nghĩa là mình sẽ không có hỗn, <laughs> nói chuyện với người lớn là phải sử dụng một cái từ ngữ nó tôn trọng họ nè, "dạ cô", "dạ chú" à bà hay nói "dạ" này nọ đó. Thì cũng rất thực tế thôi, thì tụi mình dạy cho tụi nhỏ bằng cách là nói chuyện với người lớn là phải "dạ, thưa". Rồi, ờ, bản thân người lớn khi mà nói chuyện với người lớn hơn cũng phải "dạ, thưa" để cho tụi nhỏ nó học theo nữa. Ừm.
Ừm. Ừm. À. Ờ, ô kê nha. Tức là cái vấn đề là phải lễ phép, đúng không? Cái quan trọng là lễ phép này, kính trên nhường dưới này. Đúng là cái này nó là gần như là cái, ư, gọi là, cơ bản nhất đi, đúng không? Tức là cơ bản và quan trọng nhất là cần phải dạy cho trẻ. Nhưng mà bạn sẽ sử dụng cái phương pháp giảng dạy nào là chủ yếu nhỉ, ví dụ như là làm gương này, hay là kể chuyện?
Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. À. <laughs> Ừm. À, cái này nha, tại vì á con nít á, nó hay làm theo người lớn lắm. Thí dụ mà người lớn hỗn là nó hỗn theo, người lớn mà chửi tục nó chửi nói thề, nói nói, ý là, nói nói nói bậy là con nít nó sẽ nói bậy theo, đúng hông? Thì, à, mình sẽ làm gương ở trong nhà, mà thí dụ mà đối với mình đi, thì thí dụ mình nói chuyện với cha mẹ mình cũng phải dạ thưa và nói chuyện nó nhẹ nhàng, thì tụi con nít nó nhìn theo nó cũng phải nói chuyện giống như vậy. Mà thí dụ mà nó nói theo kiểu mấy người ở ngoài á, mà nói kiểu mà sỗ sàng hoặc là dùng từ ngữ nó không đúng mực á, hỗn á, thì mình phải nhắc nó liền. Ý là mình phải nói "Ờ, cái này là hông có được, con hổng có nói vậy được, nói vậy là hỗn!" Nói ra thành thói quen rồi sau này ví dụ đi ra đường người ta ghét con, người ta chửi con, đánh con á. Ừm. <laughs>
Ừm. Ừm. Ờ. <laughs> Ô kê. Tức là được sẽ vừa dùng là cách, gọi là, chỉnh sửa trực tiếp này, xong rồi là, kiểu như là, cũng răn đe này, rồi thì đúng không? Nói những cái kiểu câu chuyện này kia, đúng không? Để cho trẻ nó biết sợ, đúng không? Ờ, thế nhưng mà bạn có thường xuyên, kiểu như là, thực hành các cái tình huống giao tiếp, ừm, gọi là, có theo mẫu mực đi, để cho trẻ nó nó gọi là quen với cái việc, ờ, làm quen với cái việc là nói năng có lễ nghĩa không?
Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm, ừm, ừm, ừm. Ừm, ừm, đúng rồi, ừm. À, thì đối với mình á, mình không có kiểu như là "À, con tới đây để chú dạy cho con cái này, là con là con phải nói dạ, phải thưa", mình hông có nói vậy, mình hông có dạy vậy. Mình sẽ, a, lúc nào á là mình cũng kèm kèm theo bé, ý là bé đi theo mình, đúng hông? Thì, à, bé thì bé sẽ quan sát cái cách mà mình nói chuyện với tất cả mọi người, từ hàng xóm, từ, ờ, ba mẹ mình nà, từ những người anh em trong nhà của mình nữa, thì mình muốn bé là quan sát và học theo một cách tự nhiên á. Chứ mình hông có kiểu như là "À, con ngồi xuống, để chú trình bày một cái bài dạy ngày hôm nay. <laughs> Là con sao? Là con phải học theo các bước như sau. Bước thứ nhất là con phải gật đầu dạ thưa" nói hông, hông, ý là bé sẽ sẽ bé sẽ để ý cái cách mà mình nói chuyện với ba mẹ như thế nào thì bé sẽ làm giống y chang như mình làm. Thì đó, cách để mình làm gương để nó học á, nó sẽ dễ hơn so với việc là chạy chỉ bày, chỉ bài rứa, mà chỉ bài xong rồi cũng quên bài. <laughs> Ừm.
Ừ, ừ. <laughs> Ừm. Ô kê. <laughs> Ừm. <laughs> Ừm, ô kê nha. Đúng là chả ai m sẽ dạy trẻ con một cái cách kiểu cứng nhắc như vậy đâu ha, kiểu như là, sẽ, a, dùng những cái tình huống tự nhiên ấy. Đấy, tức là sẽ thực hành bằng những cái tình huống tự nhiên thôi. Ừm. Vậy thì làm thế nào để mà bạn dạy trẻ biết nói lời cảm ơn và xin lỗi một cách chân thành chứ nó không chỉ là nói cho có?
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Thì cái này bạn biết hông, tại vì cái việc mình dạy trẻ em á, cũng là cái cách để mình tự dạy bản thân mình á. <laughs> Thì thí dụ bây giờ mình nhìn mình nhìn vô một đứa trẻ một cách cư xử của một đứa nhỏ, đúng hông? Thì mình sẽ quán chiếu lại ngược bản thân mình, tại do mình cư xử gì nó mới học theo mình, nó làm theo. <laughs> Nên là cũng cũng là cách để mình dạy ngược lại bản thân mình, thí dụ mình chỉnh đốn được bản thân mình rồi, thì mình phải dạy ngược lại cho tụi nó, để cho tụi nó chỉnh đốn theo, ừ. <laughs>
Ừm, <laughs> ô kê. <laughs> Chính xác. Đúng rồi, thì đó kính chính là một cái, gọi là, làm gương đấy, tức là bạn cũng, gọi là, làm gương, làm những cái hành động tương tự để cho trẻ nó biết là như thế nào thì gọi là là lễ nghĩa, như thế nào thì gọi là nói xin lỗi một cách chân thành, đấy, kiểu như thế, ờ. Ưm, thế thì ví dụ như là một cái bối cảnh cụ thể đi, là có quy tắc riêng nào đó trên bàn ăn không? Ví dụ trên bàn ăn thì dạy về cái gì nào?
Ừm, ưm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, mình nghĩ nó khá là hay, ừm. À. Có chứ, trên bàn ăn là tuyệt đối là không được sử dụng điện thoại. <laughs> À trên bàn đối với mình á thì một số gia đình á, thì người ta nói là ăn trên bàn ăn là chỉ ngồi ăn thôi, chứ không được nói chuyện, không được làm gì hết ngoài chuyện ăn thôi. Mà đối với mình á thì bữa ăn cũng là cách để mình sum họp gia đình, thì theo cái phong tục ý là theo theo theo theo cái văn hóa của mỗi gia đình thôi, gia đình mình là cái bữa ăn cũng là cái lúc để mình nói chuyện với nhau, có điều mà thí dụ mà bé có vấn đề gì thì bé cứ chia sẻ thoải mái trong bữa ăn cũng được. Tại vì, à, khó khi nào mà có thể là kêu cất tất cả các thành viên xúm lại để coi TV chung, hoặc là cùng chia sẻ lắm, nhưng mà kêu mà các thành viên xúm lại ăn á thì sẽ ăn, <laughs> giống như, kiểu, bắt buộc trong gia đình là tới giờ là v vào ngồi ăn chung để ăn, đúng hông? Thì tới đó thì, ờ, các bé có thể thoải mái, ơ, nói những cái điều mà các bé có trong lòng, thí dụ mà các bé muốn. Còn, ờ, nếu mà ăn á, thì mình ăn mình cũng phải là biết là cái phong tục của mình là phải có những cái chén cơm để mình có thể mời ông bà về ăn, đó là cách phong tục của nhà mình. Thì, ờ, ăn xong thì cũng phải biết dọn cơm, ờ, phụ ba mẹ rửa chén chẳng hạn, thì cũng một cách để mình đóng góp, tại vì ba mẹ cũng đã bỏ tiền, bỏ sức nuôi mình rồi thì mình cũng phải làm gì đó cho ba mẹ nữa, không thể ích kỷ được, <laughs> ừm.
À, ô kê, đúng, cái này đúng. Ừm. Ờ. Ờ, đúng rồi. Ừ. Đồng ý nha. Nói chung cũng có rất là nhiều những cái quy tắc riêng của mỗi gia đình, đúng không? Như là cái cách mời cơm này, hay là những cái phép tắc khi ăn uống chẳng hạn ấy, thì nó cũng cần phải được chỉ bảo ngay từ nhỏ để mà trẻ nó có một cái thói quen nữa. Vậy thì về cái vấn đề chào hỏi hay là thưa gửi thì sao? Ờ, bạn sẽ dạy trẻ như thế nào để mà thể hiện được cái sự tôn trọng với cả những cái người lớn tuổi, hay là những cái khách đến nhà trong trong ngày chẳng hạn ấy?
Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. À. À, thì thường người ta nói người miền Tây hay thảo mai á, kiểu như là, hay hay <laughs> đúng hông? Kiểu mà hay nói, kiểu mà, nhẹ nhàng "dạ thưa" này nọ, ngọt xớt kiểu vậy á. Nhưng mà thực sự cái đó là cái nét văn hóa, cái cái cách để tụi mình thể hiện cái sự tôn trọng á, đối với bất kỳ ai cũng vậy, cho dù là người ta chửi mình nhưng mình vẫn "dạ thưa", để cho người ta bớt chửi mình. <laughs> Thì thì mình cũng hay dạy tụi nhỏ, kiểu như là, "Bây giờ thấy cô chú lớn thì con cứ 'dạ thưa' đi, ví dụ mà người ta lớn tiếng với mình thì mình cũng vẫn cứ 'dạ thưa' thôi, thì mình thể hiện sự lễ phép thì người ta thấy á thì người ta cũng hông có muốn thêm cái người ta cũng hông"
<laughs> <laughs> Ừ, đúng rồi. Thực ra thì người ta cũng chả nói được cái gì, đúng không? Kể cả là bạn có thảo mai đi chăng nữa thì người ta cũng không thể bắt bẻ được.
Đúng rồi. Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi, mình cứ lễ phép đi, ví dụ mà người ta thấy mình lễ phép, thì người ta cũng không không không không không không không có muốn chửi một đứa lễ phép, đúng hông? Thí dụ mình mình chửi mấy đứa hỗn á thì nó đáng hơn là chửi một đứa lễ phép. <laughs> Ừm, ừm.
Đúng. <laughs> Ừm. <laughs> Thôi thì ng ng đấy cũng là một cái, gọi là, yếu tố cơ bản để mà, gọi là, tránh được những cái việc không hay ấy, thế cũng hay mà, thế cũng được. Nhưng mà về cái cách, ờm, cư xử thì sao? Ví dụ cư xử với cả những cái người phục vụ chẳng hạn đi, thì có cần phải dạy trẻ con không nhỉ?
Ừm hưm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. À, cái này thì, ờ, có chứ. Ý là bất cứ những cái, ơ ý là miễn mà ra xã hội mà giao tiếp với người khác mà có sự tương tác với người khác là lúc nào cũng phải thể hiện sự tôn trọng người khác. Nên là ví dụ mà đi ra đi ăn uống đi, thì lúc nào cũng kiểu, thí dụ mà ai mà bưng đồ ăn là "Ờ, cảm ơn cô nha! Cảm ơn em nha! Cảm ơn anh nha!" kiểu như vậy đó, mình nói nhẹ nhàng vậy thôi, thì mình cũng trân trọng cái sự phục vụ người ta, tuy là mình trả phí để mà được phục phục vụ, nhưng mình cũng cảm ơn. Thì, ờ, thì người lớn thì người lớn thí dụ mà người lớn có thói quen đó thì trẻ em học theo. Thì đối với mình á, thì như hồi nãy mình nói á, làm gương thì nó sẽ tốt hơn cái việc hơn việc là mình chỉ bài, nhưng mà chỉ bài mình làm theo hổng được á thì mất mặt với tụi nhỏ nữa, thì mình cứ làm gương đi, thì tụi nó làm theo mình. Ừm, ừm, ừm. <laughs>
À. Đúng rồi. Thật sự luôn á. Ừm. Đúng là khi mà bạn làm theo l bạn làm ấy là bọn trẻ nó tự động làm theo, thì đấy chính là cái cách dạy, ừ, đơn giản nhất. Không nhất thiết là phải lên một cái giáo án gì hết trơn á. <laughs> Ô kê. <laughs> Ừ, ừm, nó lại bảo là "Ờ, cậu có làm đâu?" đúng không? "Chú có làm đâu mà con làm." <laughs> Lại ê cái mặt. Ừm. Nhưng mà bạn nghĩ là cái việc dạy lễ nghĩa thì nó có khác nhau giữa các cái độ tuổi không?
Đúng rồi. Đúng rồi luôn, lên giáo án thường thất bại. <laughs> Ừm. Ư, ừm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, kiểu, kiểu như vậy đó. <laughs> Ừm. À, nếu như mà nói về lễ nghĩa đi, thì mình thí dụ mình dùng một cái từ ngữ gọi là "có cung có phép" á. Kiểu như là, phải, a, đi đứng như thế nào hoặc là chắp tay quỳ lạy như thế nào á, hoặc là phải nhún một cái nào nè. Nói chung là nó cũng hơi khó, nếu nà mình đánh giá chung là mình cái lễ nghĩa đó đó đó đối với mình ở miền Tây á, thì rất là đơn giản thôi là như mình nói á, kính trên nhường dưới chẳng hạn, thì, ờ ờ, đúng rồi.
Ừm. Không. <laughs> Ừ, đấy, những cái đấy thôi. Những cái, gọi là, cách cư xử ấy, thì, ừ, có khác giữa trẻ ở các cái độ tuổi hay không ấy? Mầm non thì nó cũng khác, mà đi học rồi nó cũng khác chứ nhỉ?
Ồ. À, có chứ, tại vì biết sao hông? Tại vì mình dạy là một cách, nhưng mà tụi nó ra đời, tụi nó tiếp xúc với người khác là một cái chuyện khác nữa. Tại vì thí dụ mà cái thời gian của tụi nó á, mà đi học nhiều, tiếp xúc với cô giáo nhiều, tiếp xúc với bạn bè xung quanh nhiều, mà mình không có biết là nhà khác dạy con như thế nào, nên là có thể là tụi nó sẽ làm theo những nhà khác, con cái của người khác chẳng hạn á. Thì nó cũng phiền cho mình á, mình phải chỉnh lại rất là khó luôn á. Thì, à, nói chung là mình cũng, ơ, cũng cũng phải tìm một cái trường tốt, thí dụ như là tuy rằng là tuy rằng là cách cư xử của những đứa trẻ khác mình không có kiểm soát được, nhưng mà cái việc mà chất lượng giáo viên giáo viên á, thì mình có quyền chọn và mình có quyền kiểm soát được. Chung là phải tìm một cái trường mà có giáo viên là có một cái đạo đức nó đỡ đỡ một chút, có sự, à, quan tâm với trẻ em một chút. Còn thí dụ mà mình có thể là áp dụng cái việc là một số trường mầm non á, thì nó có gắn thêm camera á, để mình coi coi là giáo viên làm gì với tụi nhỏ, dạy tụi nhỏ những cái gì chẳng hạn, ừm.
Ờ ha. Ừm. <laughs> Ừm, mình hiểu. Ừm, ô kê đấy nha. Ừm, mà bạn có tận dụng những, kiểu, các cái câu chuyện cổ tích để mà truyền đạt, ừm, các cái giá trị một cách nhẹ nhàng không?
À, thật ra thì mình thấy mình kể chuyện cổ tích nó như không á. Kiểu, nó tụi nó nghe nó nghe <laughs> tụi nó nghe lỗ tai này nó ờ, nó nghe lọt lỗ tai này, nó qua lỗ tai kia, nó mất tiêu, nó hông nhớ gì hết trơn. <laughs> Ừ, đúng rồi, nói chung là mình cảm thấy á, cái kinh nghiệm của mình mà dạy trẻ nhỏ thì kể chuyện cổ tích nó không có, ơ, hiệu quả. Ý là nó thí dụ mà kể mà ru ngủ á, thì ngủ đó. Thí dụ mà kể để nghe, để, kiểu như là, hứng thú á, thì hứng thú đó, nhưng mà để mà đi sâu vào cái khả năng là hành vi về hành vi á, thì bắt buộc là phải có người làm gương để mà các em làm theo, để học theo. Thường nó giống như con mèo, biểu hông? Thí dụ một con mèo con á, thì nó thường nó cũng hay làm theo mẹ nó lắm, thí dụ mà đi ị, đào cát hoặc là đi ăn uống như thế nào, thường hay làm theo mẹ lắm. Thì con người đó đũng nó nó giống giống, tựa tựa như vậy đó. <laughs> Ừ, ừm, ừm, ừm, ừm.
<laughs> Nghe nó cổ tích quá hả? Ừm. Ô kê. Có lẽ thế, có lẽ thế. <laughs> Ừm. Nhưng mà bạn, kiểu như là, có nhận được những cái, ơ, ơ, gọi là, phản hồi tốt từ những, ơ, đứa cháu hay không?
À, thật ra thì, à, mình hông có thấy đứa nào mà phản hồi gì hết trơn á, nhưng mà mình đồ <laughs> bây giờ hông lẽ bây giờ nó nói với chú: "à, chú ơi, bài học của chú hôm nay thật là hiệu quả, con đã tự nắm được rồi" ha. Tụi đó hông nói như vậy. Ừ.
<laughs> <laughs> Tức là, kiểu như là, nó có nhận xét gì không? Ví dụ như là đôi khi nó bảo là, ấy, con thấy là chú chả làm thế bao giờ, mà sao con lại phải làm? <laughs>
<laughs> À, nói chung là chưa mình chưa thấy, tại vì, ờ, thường trên những cái đứa mình dạy á, thì, ờ, nó hông dám ý kiến nhiều tại vì chú hơi hung dữ là thứ nhất. Cái thứ hai á là, nói chung là, những cái chú cũng như cái điều mà chú dạy con á là điều đúng rồi, con hông cãi hông có được, con cãi hông lại chú đâu. <laughs> Thì đó nói chung là mình không đúng rồi, kiểu như vậy thì mình cũng nói với tụi nó rồi. Nói chung là cách cư xử mà, thì dù thỉnh thoảng á, thì mình phải vẫn có hành vi mà mà nó vượt qua khỏi ngoài tầm kiểm soát, mình làm có đúng mà nó dẫn tới là việc hỗn. Nói chung là chú cũng hông có trách tụi con nhiều đâu, thì nói chung là cũng nhắc nhở tụi con phải chỉnh sửa lại thôi, như vậy thôi, nói chung là tôn trọng lẫn nhau á, chứ không phải là ép buộc gì. Nói chung là mình phải biết cái gì nó đúng, nó sai, tại vì rõ ràng thí dụ mình thấy cái hành vi của mình mà làm người khác buồn, người khác quạo thì chắc chắn thì nó nó nó nó nó nó nó nó không đúng phần nào rồi. Thì mình nên có sự kiềm chế lại để giữ, ơ, vĩ hòa vi quý là là gia đình nó hòa thuận một chút, ừ, <laughs> ừm.
Ừm. <laughs> Ừm. <laughs> Ô kê. Ơ, chú lớn chú có quyền à? Ừm. Mình hiểu. Ừm. Thế thì khi mà, kiểu như là, cứ quan trọng hóa về cái việc là trẻ phải như này, trẻ phải như kia thì liệu là nó có bị quá là áp đặt, và làm mất đi cái sự tự nhiên và hồn nhiên của trẻ không nhỉ?
À, thật ra thì, ờ, mình biết sao hông? Tại vì trẻ á, thì trẻ không có ý thức về hành vi của mình được, thì người lớn á, thì cũng phải tự trau dồi về cái ý thức, về hành vi của người lớn nữa. Nhưng mà người lớn đã chững chạc rồi, biết đúng biết sai á, thì cũng phải nên áp đặt một chút cho trẻ, mình nghĩ là như vậy á. Thì bây giờ, thí dụ như mà bây giờ mà để trẻ tự do mình không nói gì trẻ hết, đúng hông? Thì cứ để cho nó tự do, cô giáo dạy sao là theo cô giáo, hoặc là bạn bè như thế nào nó cứ theo bạn bè, mà nếu như nó hỗn thì sao? Thì dùng mấy cái hành vi để mà đánh. Thí dụ mà ba mẹ nhắc nhở đi, nó khóc rồi nó đánh ba đánh mẹ nó, nó chửi ba chửi mẹ nó, thì mình là cũng phải găng lại, đúng hông? Thì sẽ có những cái hành vi bắt buộc là phải áp đặt và có những hành vi có thể là tự do, tự do có thể là tự do trong việc là tụi nó sáng tạo, vẽ tranh chẳng hạn, thì nó rất là tự do như lúc hành vi tốt. Còn những cái hành vi về cái cách cư xử, thí dụ mà bản thân người lớn mà thấy cư xử không có đúng mực, thì là phải ép lại cho nó đúng. <laughs> Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, phải uốn lại, chứ bây giờ cứ để như vậy thí dụ mà sau ra này ra đời rồi nói chuyện kiểu này với người lạ, người lạ người ta đâu có tha, nói hỗn với người ta là người ta quất luôn, người ta đánh luôn. Ừ, mất công, ừ, đúng rồi. <laughs>
Ừm. Ừ, đúng rồi. Ờ, ô kê, như kiểu uốn cái cây ấy. Ừm. <laughs> Ô kê. <laughs> Hoặc là thôi cứ để cho nó ra ngoài, cho đời nó dạy nó đấy à? <laughs> Nhà
Ờ, <laughs> hông, cái đó là đối đối đối đối với những đứa mà lì quá, nó hổng nghe á, ừ, ừ. <laughs>
Ừ, đấy, nhà không uốn được là thôi phải cho ra đời để người ta uốn đấy. Ừm. Mà bạn nghĩ là cái việc mà cứ, ừm, gọi là, dạy dỗ cho trẻ hàng ngày như thế thì nó có tác động dài hạn nào đến cái tính cách hoặc là cái tương lai nghề nghiệp của các con không?
Đúng rồi, ừm. Có chứ, mình nghĩ là một tác động nó tùy theo ba mẹ, thí dụ mà ba mẹ mà dạy đúng rồi á, thì có lợi rất nhiều cho con cái sau này. Thí dụ như là con đúng rồi, thí dụ mà con cái mà nó biết dạ, biết thưa, sau này đi làm á, thí dụ mà sếp là những mấy người già á, người già người ta thích nghe dạ thưa lắm. Khi mà dạ thưa người ta thương mình, người ta cũng quan tâm tới mình, người ta giúp cho mình có nhiều cơ hội thăng tiến trong cơ sự nghiệp thì sao? Cũng là cách, đúng hông? Thí dụ mà sau này mà dạy mà, cái kiểu là, à, phùng mang trợn trắng mà cãi gông cãi cổ với người ta á thì, ờ, một người ta ghét mình, người ta người ta làm mình gì mình mình hông có biết được. Thì nói chung là cũng an toàn, nói chung là cư xử một cách, ơ, đàng hoàng, tôn trọng, dạ thưa đi, nó an toàn. Cho dù là người ta người ta không thích mình, mình là cũng dạ thưa, thì cho nó đỡ hơn là mình gồng lại, gồng lại mắc công có chuyện, thiệt là mình. <laughs> Ừm, ừm.
Ừm. Ồ! Chuẩn nha. Ừm. Người ta ghét cho. <laughs> Đúng rồi. Ừm. Ừm. Thì đó, thì người ta cũng có cái quyển sách, ơ, gọi là, "Khéo ăn khéo nói có được thiên hạ" là bởi vì thế đấy, đúng không? Ờ. Đấy, nhưng mà cái đấy thì không học, ờ, được sớm thì sau này h muộn lại phải học lại. Đấy, thì lúc ấy là nó mệt hơn, đúng không? Học từ bé thì nó đỡ. Ờ. Ừm, thấy thì cũng khá là nhiều những cái vấn đề ở đây đấy, kiểu như là, trẻ con thì nó cũng rất là, kiểu, non nớt ấy, nó cũng chưa có hiểu biết nhiều ấy, thế nên là cái việc, ừm, dạy cho nó những cái ý nghĩ gọi là, kiến thức kiểu như thế thì nó cũng phải từ từ thôi, thôi mà cũng được. Ừm. Ô kê.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
Đúng rồi. Đúng rồi. Ừ, đúng rồi. <laughs> Ừm. Ừ, ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, nói chung là mình cố gắng hết sức và hy vọng là các bé sẽ có thể, ơ, uốn nắn một cách, ơ, có lợi cho các bé sau này. <laughs>
Ừ, ừm. Ừm, cảm ơn bạn, hôm nay đã chia sẻ về cái cách mà nhà bạn dạy trẻ con về lễ nghĩa hàng ngày nha.
Ờ, cảm ơn bạn rất là nhiều nghe đã dành thời gian cho mình. Chúc bạn một buổi tối thật là
Chào bạn.